ค่ะ วันนี้ก็มีเรื่องอยากจะมาระบาย แล้วก็ขอคำปรึกษาด้วยนะคะ ในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนสายงานน่ะค่ะ คือพอดีว่า ตอนเนี้ยเราอะเป็นแม่บ้านอยู่นะคะ แล้วก็กำลังคิดว่า เดี๋ยวลูกไปโรงเรียนเนี่ยเราจะไปสมัครงานใหม่แล้ว แต่ก็คิดว่า เออ เราจะทำงานอะไรดี? ที่มันเหมาะกับการที่เลี้ยงลูกไปด้วยได้ แล้วก็ทำงานไปด้วยได้อะค่ะ
ครับ อ๋อ ครับ อา อืม อ๋อ ก็จริง ๆ เอ่อ ยินดีด้วยนะครับ ก็จริง ๆ เป็นความคิดที่ดีนะ เหมือนว่า ถ้าเราเริ่มต้นที่จะหางานใหม่ จะหาสิ่งใหม่ ๆ ให้ชีวิต อะไรแบบเนี้ยเนาะ แต่ว่าจริง ๆ ก็อาจจะยังเหมือนเลี้ยงลูก ใช่ไหมครับ ก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่า จริง ๆ แล้วทักษะอะไรที่เราจะแบบว่า สามารถเอามาใช้ทำงาน แล้วก็ทำได้ดี ใช่ไหมครับ อย่างงี้รบกวนสอบถามนิดหนึ่งว่า ถ้าในก่อนหน้าที่เราจะมีลูกเนี่ยนะครับ เราเคยทำงานประเภทไหน หรือว่าเป็นสายไหนมาก่อนไหมอะครับ?
อือฮึ ค่ะ ค่ะ อือ ฮึ ใช่ อือฮึ